Слушай, а вот итальянцы, они, насколько я знаю, довольно-таки эмоциональные люди. Да, они очень громкие, там. А, г говорят громко, там, начинают, возможно, что-то рассказывать на эмоциях. В общем, там и жесты, а, всё, что только можно, у них сразу включается. А. Вот, э, тем более, они такие, знаешь, ещё и позитивные. Могут, там, петь начать, например. А. Например, твои с твои соседи, они тебе никак не мешают вот работать и сосредотачиваться вообще на работе из дома?
Мгм. Очень. Мгм. Мгм. Да. Мгм. <chuckles> Не исключено. Мешают, конечно. В принципе, есть 2 н ненавистных мне персонажа. Это мои соседи и мотоциклисты. Как бы. И те, и другие, что мир крутится вокруг них когда.
<laughs> Ага, и как же ты с этим так, и как ты с этим справляешься? То есть всё-таки соседи, но это же не то, что ты там можешь сказать открыть дверь и сказать: "Переедьте отсюда". То есть это люди, с которыми нужно как-то
Мгм. Мгм. Нет. Я использую итальянский метод, я просто ору на них. Я понимаю, что и им всё равно меня не слышно, но я на них ору, мне становится легче.
Ага, то есть ты кричишь на твоём языке, правильно? Или на ит на их языке?
Да. Да-да. Да. Обычно я матом кричу, чтобы им понятнее было. Вот. Ин э, иногда они понимают, иногда нет, я не знаю, вообще, слышат ли они меня. Вот. Ну, я думаю, что это вопрос воспитания. То есть мне, например, никогда не приходило дома в голову ходить в туфлях, например, как бы чтобы цокать, чтобы все слышали. Я думаю, они просто р родились в домах с земельными полами, наверное, они не знают, что с ними смогут люди жить.
Ой, какая какая ситуация. Мгм. А. Ну, вроде же как в Италии